Ja, ich habe es teilweise gar nicht so gemerkt irgendwie, ne?
Okay, ja. Ja, okay, verstehe. Also, ähm, das ist dann wirklich so, dass du es echt vergisst, also, es ist gar nicht so, dass du denkst: „Okay, ich würde jetzt eigentlich gerne was essen, aber ich komme zeitlich nicht dazu", sondern so es ist irgendwie gar nicht so auf deinem Schirm oft.
Äh, ja, beides, ne? Also wahrscheinlich f also, ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt grad so durch deine Frage darüber nachdenke, dass mein Körper sich vielleicht auch schon 'n bisschen dran gewöhnt hat, dass es gar nicht mehr so 'ne Regelmäßigkeit gibt, also, es gibt zum Beispiel 2 bis 3 Tage in der Woche, wo ich dann, ähm, ja, morgens mit den Kindern das Haus verlasse und dann mit ihnen wiederkomme. So, Nachmittags, so, 15:30, und dann habe ich vielleicht dann bin ich beschäftigt, und dann hab ich vielleicht 'n paar Nüsse und 'n bisschen Obst gegessen und noch n' Kaffee getrunken, und dann habe ich aber auch nicht wirklich Hunger, ne? <chuckles> So Das ist einfach verrückt, also, wenn ich darüber auch so spreche. Ich will auch jetzt gar nicht groß irgendwie abnehmen oder so. Ähm
Okay. Mhm. Ach, krass, okay. Ja.
genau, also ich v ich vergesse das dann echt so mhm, ja, ich habe jetzt schon was abgenommen
Aber ha hast du es denn am Gewicht schon gemerkt?
und, ähm, genau also, das stört mich jetzt auch nicht so, weil's jetzt auch noch nicht so super viel ist und ich dann auch denke: „Ach, ist doch ganz schön, dann sitzen die Hosen irgendwie ganz gut", wobei ich jetzt eigentlich fast schon teilweise dazu übergehen muss, bald auch 'ne Hose denn kleiner zu kaufen, was auch super irgendwie weird ist und ungewohnt. Ähm, ja, also, ich würde sagen, das Mitta also, das Frühstück fällt sowieso schon mal flach, so, und das Mittagessen wird oft dann nach hinten verschoben, also, wir leben halt auch in Spanien, also, oft so wirklich dann vier Uhr, 16:00, 16:30, weil das jetzt grad so 'n blöder Rhythmus ist mit den Kindern, äh, bis die dann bis wir dann zu Hause sind, bis ich was gekocht habe und dann ja, wenn's gut läuft, essen wir dann halt zusammen und wenn ich dann einmal da, sozusagen, die Mahlzeit hatte mit den Kindern, dann brauche ich auch kein Abendessen mehr, ne? Also eigentlich im Prinzip eine Hauptmahlzeit am Tag und das war's.
Mhm. <laughs> Ja. Ah, okay. Oh, okay, ja. Mhm. Okay. Ja.